Oi, então eu queria te pedir, né, algumas dicas, eh, queria conversar um pouquinho. Na verdade eu estou precisando deixar minha vida um pouco mais simples, sabe? Eu preciso passar mais tempo com a minha família, focar mais no agora, né, ao invés de estar sempre preocupada, batendo a cabeça sobre o amanhã, o que é que vai trazer, e se, e se, e se. Então, eu quero tirar esse peso das minhas costas, eu quero viver o agora, aproveitar, sabe, a minha filha agora, com essa idade que ela está. E, enfim, viver de uma forma mais leve.
Uhum. Sei. Uhum. Certo. Olha, primeiro de tudo muito legal você estar com essa consciência, porque é muito natural as pessoas se envolverem na rotina, no dia a dia, nas correrias e aí quando percebem o tempo passou, né. Então, é muito legal que você esteja com essa ideia de aproveitar o presente e tudo mais. Mas me explica um pouquinho mais como é que eu consigo te ajudar. Você quer pensar em estratégias de como, eh, dividir melhor o seu tempo de trabalho e de vida pessoal? O que que você tem em mente?
Uhum. Isso. É basicamente isso. Por quê? Eh, tem sempre alguma coisa, né? Tem o trabalho. Aí tem a casa. Aí tem a rotina. Aí tem a vida pessoal, né, que sempre fica pra último plano. Tempo assim de qualidade mesmo com a família aquele momento leve, aquele momento porque até quando eu tô passando o tempo assim com a minha filha ou com o meu marido, eu sinto que eu não estou ali 100%. Eu tô assistindo aquele aquele filme, mas a cabeça tá pensando na dívida ou ni outra coisa. Ou em como eu vou resolver isso ou o que eu ainda preciso fazer. Então, eu quero justamente relaxar um pouco mais, né. Tipo assim: Trabalhar terminou o trabalho, acabou. Sem ficar com a cabeça o tempo todo trabalhando em em outras coisas. Basicamente isso.
Uhum, sim. Uhum. Certo. Uhum. Certo. Entendi. Como é que a tua rotina de trabalho hoje? Você tem um horário pra começar e um horário pra terminar?
Sim e não. Eu tenho o meu trabalho, né, fixo mesmo, que eu tenho um horário de começar e terminar. Porém, além disso, em questão de trabalho, eu também tenho um freelance, que aí eu já consigo escolher os meus horários, os meus dias. E isso é bom e é ruim, né, porque enfim, às vezes, você não conta em estar fazendo determinado horário, mas acaba que você só conseguiu aquele horário e aí você precisa fazer, né, o que tem que ser feito. Então, aí, em relação a isso, já fica pouquinho mais, eh, aleatório, eu acho.
Tá. Uhum. Hum. Certo. Uhum, entendi. E, assim, esse freelancer é uma coisa que você tem planejada por um período curto de tempo, por um período longo? Mas, assim, pra entender como que a gente pode pensar em como alocar essas horas, meio que extras de trabalho que você tem, de uma forma que também te dê espaço pra descanso e vida pessoal, sabe?
Uhum. Isso, isso, isso.
Uhum.
Olha, então, esse freelancer eu tô fazendo ele enquanto dá, sabe? Enquanto eu tô conseguindo fazer, enquanto eu eu enfim, eu tô grávida também, já vou fazer 7 meses de gravidez, então eu sei que quando o bebê nascer, eu não vou conseguir fazer por um bom tempo. Então é, eu eu tô fazendo enquanto dá, enquanto tem. E daí eu não eu não tenho algo: "Ah, eu vou fazer por X semanas ou Y meses". Eu não não tenho isso estabelecido.
Tá. Ah, hum. É verdade. Uhum. Entendi. Ah, por um lado é bom, porque tem uma flexibilidade de você ir ajustando o que tá funcionando pra você naquele momento, né? Então, se você sentir que tá ficando pesado, principalmente com a gravidez e tudo mais, você acha que você consegue, hã, parar, ter a decisão de falar: "Ó, tá tá me estressando demais ou eu to ten tendo pouco tempo pra dormir, pra descansar"? Você você tá conseguindo fazer bem isso?
Exato. Olha, <exhales> pra ser bem sincera, não. Ainda não, sabe. Eu tô com uma vontade, né, de de fazer isso, mas eu ainda não estou conseguindo fazer. Principalmente, né, com a chegada de um novo bebê, aí bate a preocupação maior: "Nossa, e aí? Será que quando o bebê nascer, que eu não tiver tempo de fa de ou a chance de fazer o freelancer, será que isso vai, eh, nos prejudicar muito financeiramente?", sabe? Então sempre tem uma coisa, né, pesando, ali, que, tipo, sempre puxa pra mais trabalho, basicamente.
Uhum, tá. Uhum. Tá. Entendi, entendi. Sim. Sim. Olha, o que talvez ajude é você pensar nisso como realmente um freelancer temporário, que você vai conseguir fazer, pelo menos até tal data. Então, né, vamos supor, se você achar que, eh, com 8 meses é um momento de parar, ou pelo menos de reavaliar, talvez seja uma boa meta pra você. Porque isso seria mais ou menos 1- 1 mês, 4 semanas, 5 semanas no máximo, certo?
Uhum. Sim. Uhum. Isso, isso, isso.
E, aí, fica mais, assim, fácil planejar os próximos passos, quando você tá pensando em alguma coisa próxima, né? Depois é mais fácil planejar, assim, as próximas 5 semanas do que os próximos 5 meses, <laughs> né? Então, talvez, assim, não sei se você acha que esse é um momento que vale sacrificar um pouquinho o tempo em família e tudo mais. É uma coisa que você pode depois repor, né, tipo, compensar depois essas 5 semanas e ficar mais tranquila que você trabalhou e fez essa reserva.
Uhum, exato. 5 meses, exatamente. Uhum. Uhum. É verdade, acho que faz sentido. Porque, eh, é algo que eu preciso, né, eu quero fazer agora, é é passar um mais tempo com a minha com a minha filha. Que, assim, como a mamãe tá sempre ocupada, né, "quando a mamãe não tá no trabalho fixo, a mamãe tá fazendo um freelancer. Quando não tá fazendo o freelancer, tá na cozinha fazendo o jantar ou limpando alguma coisa". Então, assim, o tempo pra passar com ela realmente tá ficando pra segundo plano. Exato.
Né? Uhum. Sim. Uhum. Muito curto. Certo.
E daí só que, assim, eh, realmente eu vou ter outro bebê, né, então eu vou precisar parar, eu vou estar de licença, eu vou estar, eh, enfim, com o recém-nascido em casa. Então eu vou, automaticamente, ter que parar mesmo, né, por nem que acho que mesmo sem escolher, eu não vou poder estar na cozinha tanto tempo, eu vou estar, né, enfim, eh, um pouco mais debilitada, então eu posso aproveitar esse momento, de de fato pra poder descansar um pouco, né, vai essa questão de trabalho e passar tempo com a minha família, com o bebê, com a minha filha e com meu marido também. Acho que é uma boa dica.
Uhum. É. Uhum. Sim. E sabe um s sabe uma coisa que poderia ser legal, independente dessas próximos 5 semanas, 4 semanas, o que você escolher? Você escolher um dia pra fazer uma coisa só vocês 2.
Hã. Hum.
Porque vai ser a última vez que ela vai ter você só para ela.
É verdade.
Sabe? Então, muito legal você fazer com seu esposo também, não quero excluí-lo, <laughs> mas assim, um dia mãe e filha, sabe? Quantos anos ela tem?
Sim. Claro, claro, claro. Ela tem 6.
Ela tem 6. Então assim, alguma coisa que ela goste de fazer, ou ir em um lugar que ela gosta de comer algum cupcake, algum bolo, alguma coisa, mas só vocês 2. De repente vocês criam um ti um um tema para esse encontro, vocês vão de rosa, vocês vão de, sei lá, roupas de inverno estilosas, uma coisa que seja divertida, que vocês se arrumem em casa juntas, sabe. Ou ou fazer uma manicure, se é uma coisa que ela gosta, tem meninas que muito cedo gostam de unha pintadinha tal. Mas uma coisa que seja um momento especial fora de casa só vocês 2.
Uhum. Hum. Si Legal. Ah, adorei essa ideia. Aham. Ah, não, eu adorei essa ideia. Acho que realmente vai ser muito especial para ela e e totalmente diferente o né. O que vai tornar ainda mais animado, mais mais divertido. Acho que ela vai realmente gostar bastante.
É. E uma boa memória para ela ter, né, porque, eh, ela vai, lógico, curtir, ter um irmãozinho, uma irmãzinha, mas também tem essa coisa de ter que dividir a sua atenção e principalmente no começo com um recém-nascido, né. Então
Sim. Uhum. É verdade, vai ser difícil para ela, né. Porque já está sendo exclusiva há quase 7 anos, então realmente
É. É, exatamente, então, assim, como se fosse quase, assim, uma graduação dela de filha única para irmã mais velha, tem muitos pais que fazem isso, sabe, promovem a criança ao irmão mais velho. Ela pode curtir isso.
Uhum. É verdade. Não, é, não eu acho que eu eu estou conseguindo sim, assim, já imaginar visualizar algumas ideias. Eu já posso dar uma pesquisada, né, e pegar ideias de, eh, principalmente aqui no no país onde eu estou, nos Estados Unidos e eu acho que isso é bem mais comum do que no Brasil. Por exemplo, né, dessa desse de realmente afirmar para a criança aquilo ali e e e, né, ter aquele momento de "não você vai virar irmão mais velho" aquele cuidado acho que a palavra que eu estou procurando é essa. Tem esse cuidado maior, né, em preparar a criança para se tornar para deixar de ser filho único. Então eu tenho certeza que na internet eu consigo achar livros, eh, atividades, dicas, né, sugestões do que fazer de onde de onde ir. E, é, vai ser bem legal.
Uhum. Com certeza. É. Exato. É, com certeza, com certeza e assim, é um vínculo super forte, né, que meninas têm com a mãe, então, eh, você vai estar, né, entre aspas sacrificando algumas horas porque você está sacrificando em em prol de dar algo melhor para elas, uma estabilidade, uma tranquilidade financeira para vocês por um período. O que é louvável, mas também nada te impede de em algumas horas num sábado ou num domingo criar uma memória feliz junto com ela.
Sim. Uhum. Uhum. Não, faz todo o sentido e acho que isso vai ser bem importante mesmo. Até porque como eu falei, a questão do trabalho extra, eu sei que é só por algum tempo, né, não vai ser eh, enfim, eu vou precisar pausar e depois voltar. Eh, então já está assim meio que previsível que eu vou parar por algum tempo. Então acho que eu consigo de fato focar pouco mais agora, né, explicar para ela, e aí a partir do mês que vem ou ou ou fevereiro, né, eu tiro assim algum algumas semanas justamente para prioli priorizá-la, e fazer coisas com ela.
Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Isso, isso, é dá com com um pouquinho de equilíbrio e planejamento dá para você fazer as 2 coisas sem se sacrificar demais e também sem se sentir culpada, que é super importante. Você não não deve se sentir culpada, você está fazendo o melhor que você pode com as ferramentas que você tem.
Uhum. É verdade, não, e é é isso: a gente se cobra demais, sabe. Acho que mães, né né, a gente está sempre tentando o melhor, está sempre quando você consegue suprir uma coisa, você f falta em outra e aí você se culpa pelo que você não consegue pro eh, né. É é, dar aquilo ali. Então assim, eu tento, assim ah lá, a gente viaja bastante, né, ela conhece já vários países, ela gosta de viajar. Só que aí eu fico: nossa ela está tendo acesso a essas coisas que eu não tive, ela está tendo acesso à cultura, conhecimento, ela já está aprendendo o terceiro idioma, mas e eu, né? E a presença ali da mamãe? Acho que isso está faltando um pouco mais. Então, acho que dá pra diminuir um pouco as outras coisas, pra eu simplesmente poder estar ali com ela. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, isso me vai me abrir, né, a mente, assim, acho que vai ser bem interessante eu começar a fazer isso a partir de agora.
Né. Uhum. Claro, claro. Uhum. É verdade. Verdade.